SMA, Kak, itu guru SMA itu. Heeh, guru SMA.
Oh SMA, oh guru SMA. Oh ya kalau guru SMA biasanya yang paling inget ya kan karena kan kita SMA udah de udah ya eee, ABG lah istilahnya kayak gitu itu ef heeh, ada kenangan-kenangan tersendiri. Iya sih seru banget. Heeh, terus eee, ada lagi ga Kak? Misalnya, gi oh oh gini, e kan, eee, tipe-tipe guru kan beda-beda nih. Ada yang kayak misalnya dik mmm, bukan diktator ya jadi maksudnya eee, apa. Ya maksudnya ya kamu eee, "Kalian kerjain ini ini, nanti harus selesai jam segini dikumpulin." Oh gitu ya. Terus ada juga yang kayak fleksibel dia bisa jadi temen gitu. Itu Kakak ada ga pengalaman kayak gitu?
Mmm. Heeh, udah ada kenangan kenangan, heeh. Mhm. Mhm. Mhm, Mhm, gimana? <laughs> Wah, iya. Mhm. Heeh. Heeh. Ah, betul sudah ada, mhm, gitu. Mmm. Ak aku ada sih guru, eee, mungkin lebih, e aku lebih nyebutnya lebih suka membanyol ya, ngebanyol ya, <chuckles> ngebanyol heeh, jadi lucu gitu.
Ah, ya ya ya. Heeh.
Jadi kesan pertama kayaknya ini guru galak, tapi ternyata dia ngebanyol gitu, apa ya, jadi pas idi pas ini, pas pas, e eee, ujian, sebe pas tes ya sebenarnya atau bukan tes ya, ulangan, s eee, ulangan ulangan harian gitu kan. Dikasih soal kan. Guru fisika uwi Kak, guru fisika. Jadi pas ulangan, waktu itu dikasih soal kalau nggak salah sih 5 ya, 5 gitu, terus dikasih waktunya cuma batasnya sekitar sepuluh eh, 100 menit jadi nggak nyampe 2 jam karena ada persiapan dan sebagainya itu kan. Jadi cuma 100 menit. Nah, waktu itu udah dikasih pertanyaan nih soal, 1 sampai, 5 ya. Udah gitu, terus udah beberapa menit, eee, beberapa menit, siswa pada ngerjain. Eee, tiba-tiba si gurunya itu kayak gebrak meja gitu. "Waktunya!" Sambil bilang, dia bilang, "Waktunya," gitu. Lalu, murid-murid kan pada panik tuh, "Wah udah mah abis," gitu ya. Loh, ternyata ternyata si gurunya ngebanyol, gimana, "Masih panjang." Oh wes ketipu, dia bilangnya gitu. Jadi kayak cuma bikin kaget gitu aja kayak gitu. Mmm, ya, itu beberapa guru kayak gitu. Jadi, eee, mungkin kesannya kita si guru kayak galak tapi ternyata nggak di dia cuma pengen deket aja sama siswa gitu.
Oh oh gitu. Heeh heeh. Iya. Heeh. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Mhm. Hooh. Kaget. Oh panik <laughs> Waduh. Iya. Iya sih. Mhm betul. Ada 1 lagi kalo tentang
Kayak gitu, mhm. Ng gimana?